จริง ๆ ก็สามารถทำได้นะคะ แต่ว่าในความเชื่อนะคะ แล้วก็ กะ อ่า ความรู้ที่ส่งต่อกันมาเนี่ย คือทุกคนเนี่ยต้องมาเรียนรู้ ก็คือ อ่า ในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องเวรกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดเนาะ การที่คน ๆ หนึ่งเนี่ยมาเกิด แล้วก็อยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดเขามี อ่า การเกิดมาหลาย ๆ ชาติภพแล้วนะคะ แล้วก็มีการพัฒนาในส่วนของการทำสมาธิมาเรื่อย ๆ คือ อ อืม คือส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เป็นจิตวิญญาณ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาเกิดเนี่ย เขามีความเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ย เออ มันก็จะเกิดผลบุญไปเรื่อย ๆ แต่ทีนี้ต้องใช้เวลาหลายภพหลายชาตินะคะ กว่าจะได้ถึงแบบพระพุทธเจ้าท่านอะเนาะ คือเขาก็มีความเชื่อกันแบบนี้เนาะ อือฮึ
อือ อืม ค่ะ อ๋อ ก็คือทำได้ แต่ก็คืออาจจะต้องใช้เวลาแบบหลายภพหลายชาติหน่อย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ๆ นั่นเป็นความเชื่อของเขานะคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยการนั่งสมาธิที่เขาบอกว่า ได้บุญ สูงสุด เนี่ยก็เพราะว่า ถ้าเราเนี่ยไม่ทำตัวเองให้ดีก่อน ไม่ทำสมาธิ เพราะว่าสมาธิเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของการ อ่า ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนาะ การที่ให้ความรู้กับตัวเอง การตรัสรู้ก็คือ รู้เนาะ รู้ รู้จริงรู้แจ้ง อะไรแบบนี้นะคะ เราก็จะสามารถ ทำให้ตัวเรา สามารถทำบุญอย่างอื่นได้ต่อไป อย่างเช่น การบริจาค การใส่บาตรหรือการให้ต่าง ๆ อะไรแบบนี้ การทำดีให้คนอื่น ก็คือสรุปก็เลย เขาก็ อ่า ให้ ให้แบบว่าเป็นความเชื่อว่า สมาธิเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเลยค่ะ เพราะว่าเริ่มจาก ตัวเอง ก่อน อือฮึ
อืม อืม อืม อืม

อ๋อ แบบนี้นี่เอง อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากแบบว่าการทำสมาธิแบบว่า เขาเรียกว่าไร แบบการนั่งสมาธิแล้วเนาะ เรายังมีการแบบว่าทำสมาธิหรือว่าการฝึกสติในรูปแบบอื่นอีกไหมคะ?
อา การทำสมาธิเนี่ยขึ้นอยู่กับจริตของคนเลยนะคะ คือที่ผ่านมาใครที่นับถือศาสนาพุทธ ก็อาจจะบางทียึดติดไปกับการ อ่า คำสอนเก่า ๆ ที่ส่งต่อกันมานะคะ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการหายใจเข้าออกพุทโธนะคะ ยุบหนอพองหนอ อ่า หายใจเข้า อ่า ท้องป่อง ใช่ไหมคะ หายใจออกท้องแฟบ อะไรแบบนี้ ซึ่งก็ทำได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าการทำสมาธิสมัยเนี้ยนะคะ สมัยใหม่ซึ่งแน่นอนว่า มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีป่าเขา เอ่อ มีธรรมชาติ ใช่ไหมคะ ไม่ได้มีเสียงดัง ไม่มีมลพิษแบบในปัจจุบันเนาะ ก็ อ่า คือสื่อ social อะไร แล้วก็สิ่งเร้ารอบตัวในสังคม อะไรเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย การนั่งสมาธิที่ อ่า จะได้ผลเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะตามยุคตามสมัย ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ที่เขาเรียนรู้มา แล้วเขาก็มาส่งต่อความรู้มานะคะว่า เขานั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็ได้ผล อะไรอย่างเงี้ยน่ะค่ะ
อือ ๆ อืม อ๋อ แบบนี้นี่เองค่ะ แล้วอย่างเงี้ย เอ่อ ตัวคุณเองอะค่ะ เคยฝึกสมาธิด้วยไหมคะ?
อือฮึ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

อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยเป็นคนที่รู้จักสมาธิตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ 7 ขวบเลยนะคะ
โอ้โฮ จริงเหรอคะ? ก็คือแบบว่าเรารู้ เรารู้ถึงเรื่องแบบสมาธิได้ยังไงอะคะ? คือปกติแล้วเรานั่งสมาธิทุกวันหรือว่ามีใครบอกเราเหรอคะ?
อ่า ก็คือ ส สมัยเด็ก ๆ เนี่ย พอดีคุณน้าเนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธัมโมหน่อยนะคะ เขาเป็นคนที่ อ่า มีความอยากจะนิพพานนะคะ ก็คือไม่ ไม่อยากเกิด แก่ เจ็บ ตาย อะไรแบบมนุษย์ปุถุชนแล้วอะนะคะ ก็คือมีความ สนใจ ในเรื่องนิพพานเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณน้าเนี่ย คุณน้าก็เลย เหมือนกับ อ่า ไปเรียน อ่า ปฏิบัติธรรม อะไรอย่างงี้นะคะ ก็ ก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนาะ ท่านก็ตรัสรู้ด้วยการทำสมาธิ ใช่ไหมคะ ก็เรียนรู้แล้วก็พอดีว่า ตอนนั้นเราก็เหมือนกับว่าได้เห็นคุณน้านั่งสมาธิ แล้วคุณน้าก็แบบว่า เออ "มานั่งสมาธิด้วยกันไหม?" อะไรอย่างเงี้ย "เพราะว่าการนั่งสมาธินี่ดีนะ" เขาก็บอกว่า เอ่อ ตอนนั้นมีความเชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ย เป็นการทำบุญที่สูงสุดเลยนะคะ นอกเหนือจากการใส่บาตรหรือว่าบริจาค อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อือฮึ
หือ! อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ค่ะ เหรอ ทำไมอะคะ? ทำไมถึงแบบว่ารู้สึกว่า แบบเป็นการทำบุญที่แบบสูงสุด?

อืม จริง ๆ แล้วน่าจะเป็นคำสอนที่ เอ่อ สอนกันต่อเนื่องส่งต่อกันมาเรื่อย ๆ นะคะ สมัยนู้นเลยนะคะ สมัยที่น่าจะมี เพิ่งมี พ พระพุทธศาสนานะคะ จริง ๆ แล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ก่อตั้งศาสนาพุทธนะคะ เพียงแต่ท่านก็แค่แบบสอนในสิ่งที่ท่าน อ่า เรียนรู้มา ที่ท่านตรัสรู้เนาะ แล้วก็ อ่า ตอนภายหลังก็ ทุก ทุกอย่าง เอ่อ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ท่านก็ พอพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้ว ใช่ไหมคะ ก็มีการแตกแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ แล้วก็มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นมา แล้วก็มีความเห็นแบบ เอ่อ ใส่ไป ลงไป ต่าง ๆ นานา แล้วก็กลายเป็นว่า อ่า สุดท้ายมาอยู่ที่บอกว่า การทำสมาธิเนี่ย มี ได้ผลมากกว่า มีบุญสูงกว่าการบริจาค หรือว่าการใส่บาตร หรือว่าบุญกุศลอะไรอื่น ๆ อะนะคะ คือการให้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าใน ส่วนของการทำสมาธิ ที่เขาอธิบายนะคะว่า ทำไมถึงได้ได้บุญสูงสุด ก็เพราะว่าการทำสมาธิเนี่ย เราเนี่ย อยู่กับตัวเอง คือเหมือนเราให้กุศลกับตัวเองอะค่ะ การที่เราทำอะไรให้ตัวเอง ก็คือเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิ แล้วก็นิพพานเนาะ อ่า ท่านก็ ตรัสรู้ แล้วก็นิพพาน ใช่ไหมคะ อา อันเนี้ยแหละ ก็คือเป็นบุญที่สูงสุด ก็คือน่าจะอิงจากการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ด้วยการนั่งสมาธิน่ะค่ะ อือฮึ
ค่ะ ค่ะ อือ อืม อ๋อ อ๋อ เหรอคะ? ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยการนั่งสมาธิ ก็คือท่านตรัสรู้ อ๋อ แบบนี้นี่เอง ก็เลยถือว่าแบบว่าเป็นบุญสูงสุด อา แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เวลาสึก ฝึกสมาธิ อย่างเงี้ย ให้แบบว่าเราแบบตรัสรู้ได้เหมือนแบบว่าพระพุทธเจ้า เราสามารถทำได้ไหมคะ?
อา ใช่ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ